والله بُصي، في أوقات معينة لو أ أنا الموضوع بالنسبة لي أنا، أنا باضَبّطه، آه لأ في حاجات مثلًا ممكن اعملها، يعني أنا وأنا قاعد على ال على الفوتيه اللي كنت باقول لِك عليه في ال الصالة بتاعة بيتنا القديم، كان دايمًا الموضوع ده بيحصل الساعة، يعني 09:30، 10:00 تمام؟ في نفس الوقت ده، كان بيبقى شغال على إذاعة القرآن الكريم، الشيخ محمود علي البنّا. ده بالنسبة لي كان بيبقى يعني من من من، آه يع عارفة بُصي ال ال آآ ال التجربة ككل، إن أنا باسمع الصو صوت الشيخ البنّا مع مع ال مع المنظر دوّة، مع إن أنا قاعد في ال آآ، في الصالة فاهمة، <tsk> آآ عامل لي جو روحاني كده آآ رهيب، ال10 دقايق دول ممكن ي كفيلين إن هم يخلّوا يومي حلو جدًا يعني يحَلّوا اليوم حرفيًا، يخلوني بادئ وأنا آآ، وأنا نازل مبسوط، وأنا نازل مصفي ذهني وفاصل ولسه صوت الشيخ في وداني و ومنظر البيت قدّامي.
اهم. آه. أكيد صوت جميل. آه. إمم. واليوم كله يبقى جميل من حاجة بسيطة.
بالضبط، يعني من حاجة بسيطة زي يعني حاجة بسيطة زي كده، فلدرجة إن أنا أنا لما رُحت بيتنا الجديد بقى، يعني أنا عزِّلت من البيت اللي أنا فيه للبيت التاني، أنا أنا مفتقد جدًا كل يوم إن أنا أعمل كده.
اهم. وبقيت تعمل إيه طيب في البيت الجديد، يعني هل خلاص بقى ل لغيت الفكرة خالص، والّا بدأت تحاول تضبَّط المعطيات زي ما قلت لي من شوية وبرضه محافظ على وقت التأمل؟
يعني آآ لأ أنا يعني البيت الجديد مثلًا أنا عندي مثلًا في البيت الجديد فيه تِراس، فـي يعني ال ال البلكونة واسعة فعامل فيها قعدة وكده
حلو، ده أنت جِبت اهو البلكونة اللي أنت فكَّرت فيها من شويّة قُدام الب آه، <chuckles> يعني حقَّقت الموضوع، أها.
آه بالضبط ما ده كان ده بالنسبة لي كان آه كان بالنسبة لي شرط أساسي ما أنا لسه باقول لِك، بالضبط ما أنا عشان كده باقول لِك أنا كان دي بالنسبة لي شرط أساسي يعني، ال التِراس بالنسبة لي، آآ كان كان مهم جدًا يعني حجم ال البلكونة نفسه آآ، كان كمان إن البلكونة ما يبقاش يعني ما يبقاش في مباني قدامي على مسافة حوالي 100 متر أو 200 متر كده، ده بالنسبة لي كان عامل مهم جدًا يعني، مش حاطط تاندا عند ال ال البلكونة لأن أنا مش عايز حاجة ت خالص ت ت يعني آآ، تشيل منظر السما بالنسبة لي أو تعكر ال ال ال ال الشكل، أو تعكر عارفة اللي هو إيه، تبوَّظ الصورة الجميلة اللي أنا عاملها يعني، آه، ف آه.
اهم. دي حاجة جميلة، واضح إن إن نتايج ال و وثمار ال التأمل، يعني أنت جنيتها واضح جدًا من كلامك.